Oke, jadi mungkin lebih ke sehari-harinya sederhana dan simpel kali ya Kak, kalau bisa dibilang ya. Nah kalau misalnya itu berarti sesuai apakah mungkin sesuai kayak sesuai acaranya kah, atau mungkin kayak kalau lagi mood aja nih biasanya tergantung apa tuh, Kak?
Iya, benar banget. Oke, biasanya sih menyesuaikan itu sesuai acaranya, Kak. Jadi kalau misalkan datang ke undangan agak heboh sedikit bajunya ya, nggak apa-apa gitu kan, terus pakai makeup-nya agak mencolok juga, gitu, itu juga biasanya, eee, suka aku lakuin sih, tapi memang cuman momen-momen tertentu aja, kayak misalkan kayak undangan gitu ya Kak, terus misalkan kayak ada acara entah itu kayak perpisahan gitu Kak, jadi memang lebih ke momen tertentu sih. Kalau misal sehari-harinya sih benar-benar kayak sederhana aja gitu, dan enggak terlalu mencolok kalaupun pakai makeup tuh tipis-tipis aja sih.
Iya. Oh oke. Oh iya. Iya, oke. Tapi kalau misalnya dipilih nih, Kakak lebih suka pilih yang mana sih, yang mungkin lebih simpel kah, atau ke kondangan kalau misalnya kan bisa biasanya bisa dipilih tuh, "aku pengen ke kondangan tapi pengen simpel aja". Nah kalau bisa dipilih, biasanya Kakak pilih yang mana tuh?
Ih Oke, jadi kalau undangan pun Kak, kalau misalkan aku acara dari sore ke malam, itu biasanya memang aku lebih sederhana Kak gitu. Jadi pakaiannya tuh yang enggak terlalu ribet karena acaranya kalau malam tuh bisa lebih santai gitu kan, Kak. Nah itu biasanya aku lebih sederhana tuh. Tapi kalau dari pagi, terus acaranya nanti ada siang lagi, itu emang agak mencolok Kak, biar, e segar gitu ya, kelihatannya kan, kayak gitu sih,.
Iya. Oke. Oke oke. Berarti mungkin, selain dari tempatnya juga dari waktu ya, berarti ya, Kak. Oke, jadi kalau misalnya pagi sampai malam mungkin yang sederhana aja, yang biasa gitu ya Kak. Biar mungkin nggak ribet juga ya, Kak. Kalau malam mungkin lebih ke yang lebih, agak wah gitu biar mungkin membangun suasana gitu, ya Kak oke. Nah aku mau nanya juga nih Kak, pernah nggak sih mungkin Kakak akhirnya mungkin merubah penampilan menyesuaikan dengan mungkin, eee, saran dari teman atau mungkin, dari apa ya, generasi mungkin, apalagi kan sekarang kan banyak banget ya media sosial yang sudah, e banyak juga preferensi untuk fashion-nya, nah gimana tuh, Kak?
Iya benar, betul. Benar banget. Nah <chuckles> Keliatan gitu ya, Kak. Iya betul. I betul. Benar benar. Nah nah aku tuh mulai agak berubah itu kan pas awal kerja tuh Kak. Jadi, eee, biasanya aku tuh benar-benar sederhana itu sederhana banget, Kak. Jadi jarang banget kayak makeup-an tuh jara nggak pernah malah dulu tuh Kak, sebelum aku kerja gitu. Karena setelah aku kerja aku kan jadi customer service Kak, jadi grooming itu perlu tuh Kak dari selain dari bajunya aku tuh juga dituntut untuk makeup tuh. Nah dari situ tuh mulai kayak agak berubah tampilannya tuh Kak dari yang sederhana, ya naik dikit lah gitu, nggak terlalu mencolok tapi, eee, apa ya, ada kesan, e ada dandannya dan kesannya tuh jadi lebih seger aja sih, Kak.
Oh ya. Oh iya? Benar.